Ah, yun, magandang umaga po sa inyo!
Uy, uy, uy, oo. Ma good mor good morrning din sa'yo. Kamusta kamusta?
Ah, ito po okey naman po. Ah, kayo po ba kamusta?
Ayos lang. Pero ito, ah, gusto ko sanang tanungin lang kita tungkol sa trabaho mo. Meron ka bang bagay na gusto mong baguhin sa yan trabaho mo ngayon? Mm.
Ano po yun? Ah, siguro po para sa akin yung ano yung micro-management din talaga yung pinakang ayaw ko talaga kasi
Hmm. Mic oo.
kasi syempre, di na po natin hindi na po sakop ng job description natin tapos ginagawa pa po natin.
<laughs> Bibigyan mo nga ako ng halimbawa, kung komportable kang mag-share, ano yung micro-management na tinutukoy mo kunwari?
Ay kunwari po ano, magche-check lang naman po ako ng files, mag-i-edit, magve-verify, eh, ang mangyayari po gagawa pa po ako ng mga panibagong files, ganun. Eh, 'di ko nan 'di ko na sakop yung mga ganong bagay.
Oo. Ah. <chuckles> Okey, okey. So yu micro-management ano sig ay iyan nga sab sa tingin ko yung ano rin, eh, isang turn-off sa trabaho. Lalo na yung trabaho ko noon, na meron ding ganyan. Uhm, pero wala na ako dun. Pero mashi share ko lang, 'no, yung pad banda sa, yung trabaho ko noon na ayoko yung ma micro-management. Yung itet itatala mo or i <smacks lips>
Opo. Na ano po? Opo. Opo.
ita-tabulate mo kung ano kung ano anong oras ka nag-umpisa sa isang task at anong oras ka natapos. Ang tawag namin dun is daily activity record. Um, para ma track ng OM, kung ano yung bawat galaw namin. So, parang sobrang detalyado, okey siya, maganda siya sa reporting niya. pero pagdating sa'min, extra steps siya imbes na mag-email ka nalang, itatala mo pa, nag-email ako ng gan'tong oras, yung mga ganun. So, hindi ko nagustuhan yun, kaya nung nag-resign ako sa work na yun, napakagaan ng pakiramdam ko, dahil hindi ko na yun ginawa. <laughs>
Ah, opo. Opo. Ay opo. Kasi parang nadadagdagan po kayo ng extra work ano. Imbes na imbes na
Oo totoo. Imbes na 5 s imbes na 3 steps lang magiging 4 or 5.
Opo, time c 'tsaka time consuming po kasi siyempre bawat galaw mo kailangan naka-track.
Mm, mm, totoo yan. Pero sa'kin naman sa current kong trabaho ngayon wala naman akong masyadong kumbaga complaint o ano lang masyadong hinaing. <laughs> Pero kung meron akong gustong baguhin sa trabaho ko ngayon, ay yun yung ano, yung <tsk> sabihin natin kasi Freelance ako, eh, 'no? <sniffs> Pagdati pag ang mga free ang Freelance kasi means medyo hit or miss yan sa pagdating sa swelduhan, <chuckles> um
Opo. Opo. Ay, opo. Danas ko din po yan.
Mm di ba? Tignan mo nakaka-relate ka. So dahil Freelance sa status mo, medyo hindi sy ang siguro lang ang naisip ko lang 'to speculation ko 'to. Yung yung payroll, yung payroll ng department ng kung anong com company na pinagtatrabahuhan mo as Freelance hindi ganon ka ano ba? Tutok. Pag kasi hindi sila ganun ka-required na maging on schedule ba. So ayun, yun ang gusto kong baguhin, ah, in general ito 'no sa Freelance, ah, sa Freelancing. Na pag naman pumasok sa cut-off, sana isali sa cut-off. Hindi kung dahil ilan lang yun natrabaho mo, ganyan. May mga ganun kasi binibilang yung trabaho mo, eh, bago ka nila bayaran ganon. So
Opo. Opo. Ay, opo. Ay, opo. Ay, opo. Parang magkaiba po yung ano 'no yung, sa mga tenureds nila tsaka sa Freelance? Nagka magkabukod.
Oo. Ayan, tama 'yan yung 'yan yung parang yan yung minor complaint ko na sana medyo hindi hindi gano'n hindi mo ramdam ba <sniffs> yung ano difference, ayun. So, um, ano yung pinaka nakakainis o pinaka naka mahirap naman na naranasan mo sa nararanasan mo sa trabaho mo ngayon? Ayan.
Opo. Ako po siyempre bukod sa talagang micromanagement yung mga toxic na immediate supervisors akala mo, akala mo ang dami nilang ginagawa ay samantalang bato lang sila ng bato sa mga subordinates nila. Nung trabaho, 'yon po talaga yung ayaw ko tapos
Mm. <chuckles> Mm. Ah, okey. Mhm. Sa managerial, oo, managerial ito.
ang ginagawa lang taleng opo. Eh, siyempre nakakainis po yung gano'n na talagang pati yung pati yung pati yung daily task niya, eh, ipapasa pa, eh, ipapasa pa.
Toto ga agree naman ako, mm. <laughs> <sniffs> Mm, pa parang sa tingin mo trabaho niya 'yon pero binibigay sa'yo gano'n mga ganyang pakiramdam, mm. Ah.
Eh Opo. Danas ko po kasi dati 'yan talagang, sabi niya ano ide ide-delegate niya ng maayos yung mga tasks, pagdating pagdating na aba! Pagdating naman ng kinabukasan ang mangyayari ako na lang halos lahat ang nagtatrabaho tapos madadali pa po yung kanya. Ano po?
Mm. Pero? <chuckles> Sa'yo na. <laughs> <sniffs> Ah, sa'yo lahat. Ah, gano'n, ah, nakikita mo? May transparency sa gano'ng aspeto. Mhm.
Opo kasi, chineck ko naman po yung ano, eh, yung productivity reports, ako halos lahat yung may ano, ako halos lahat ng may trabaho tapos siya parang tamang opo, kaya ayun kaya nag-decide na din po akong mag-resign no'n. Opo, kaya ayun.
Mm. Oo, oo. <laughs> <sniffs> Tapos yung suweldo mo gano'n lang. <laughs> Ah, okey. So, wala ka na sa trabahong yan ngayon? Ah.
Opo kaya ayun, ito nasa freelance na din po.
Oh 'di ba. <laughs> Mas alam mo, mas less stressful siya pero yung sinabi ko 'no, so yung punto ko kanina 'yon lang yung medyo tagilid ako, um, pagdating sa bayaran o sa swelduhan. Ako naman, hindi so, yan bukod sa mini minention ko, hindi naman siya nakakainis ano lang medyo nakadismaya yung, eh, halimbawa ko pero kung pipili ako ng 1 na talaga may mahirap or nakakainis ano ba, um
Opo. Opo. Opo.
sa writing kasi, writing writer din ako, eh, ah, 1 'yon sa, <sniffs> 'pag ako yan yung 1 ko sa main skills, professional skills ko ba yung ano mame ma-mental block ka sa sinusulat mo um, mm. Kahit na sabihin na natin na Ah, nag-a-outline ka kasi may puwede mong i-outline yan, eh, buti nga ngayon may AI na. Ang ginagamit oo, malaking tulong yung AI hindi ko siya ginagamit para isulat yung kung ano yung gusto ko 'no. Ginagamit ko siya for outline, ah, mga tidbits ng information kunwari na may source naman para hindi na ako nag-sesearch ng ako mismo sa Google. Although dino-double check ko yan. Ayun, so 'yon, yung naka pinakamahirap pag kunwari ay alam maganda yung topic mo kunwari maganda yung gusto mong isulat, pero hindi mo maumpisahan. So, parang 1 yan sa 1 pa yan yung, yung intro alam mo may, may mga tao na
Oo po. Ayun lang po 'no? Opo, malaking tulong 'no? Opo. Oo nga po. Opo.
nagsusulat ng body agad tapos huli na 'yong intro, whatever. Ako hindi, kailangan maumpisahan ko yung intro. Kasi 'pag 'di ko 'pag na so from the intro do'n na, do'n na ako tuloy-tuloy pero nag-i-struggle ako 'pag mismo sa intro hindi ako maka-ano. Hindi ako makapag-umpisa so, ayan medyo sa tulong din ng AI mga ideas, ano ba 'yong magaga sabihin nating ano ayon 'yong sa akin. pero ikaw kung bibigyan ka ng pagkakataon. Um, ngayon sa trabaho mo ngayon, ano yung unang bagay na babaguhin mo parang yan mas maging maganda yung ano mo trabaho mo sa araw-araw?
Opo. Tayo po. Na ano po? Ayun po talaga, ako talagang gusto ko i-maximize yung ano yung yung mga daily task ko na mas maikli para sa gano'n is yung opo, yung remaining hours na lang is pahi-pahinga na lang tulog-tulog bago mag-out.
Mm, mm. Oo, efficiency, oo. Mhm. <laughs>
Kasi kasi minsan po naka-drain din po 'yong ano, eh, co-consume mo talaga 'yong buong 8 hours minsan po yung OT po gano'n, kaya
Totoo naman. Pero sa freelance hindi mo naman kailangan na 8 hours talaga 'no, basta matapos mo 'yong trabaho 'no?
Tap Eh, ah, yung sa akin naman po is, siyempre naka time tracker kaya kailangan talaga.
Ah, hourly ka, ah. Ah, okey din 'yon, hmm. Para sa'kin mas gusto ko yung hourly nga, eh 'no, ngayo ngayon nung ka ganito naging hourly rin ako, eh, mga twice before. Mas okey siya, eh, lalo na kung hindi gano'n, sabihin nating may mga employers kasi na dahil hourly ka talagang gusto ko su gusto kang sulitin, ayan. <sniffs> Um, pero mas gusto ko siya kasi at least maka 8 hours ka, ayan yung bayad sayo. <snorts> Makailang oras ka ito, pero pag freelance yan kailangan mo talaga ng output, ah, per output ka kunwari. Ah, okey, so ikaw gusto mong mas
Opo, kaya 'yon. Oo. Opo.
Sa sa sa sinabi mong yan sa sinabi mong yan mas gusto mong ano per output? I think. Kasi gusto mong matapos agad, eh, ng hindi mo mina-max. Ah, mas gusto mo yon? Mm.
Ano po 'yon? Opo, per output per output po talaga. Kasi siyempre para mas magamit pa po yung mas ma-utilize pa po yung oras sa ibang bagay. Kasi kung kasi kung alam niyo naman po talaga yung ano, eh, yung flow nung trabaho 'tsaka siyempre imbis na todo-antay tayo sa, todo antay tayong matape yung ma ma-consume 8 hours, eh, may ano na lang po talaga, gamitin na po sa ibang bagay. Mas may oras pa magpahinga, mas may oras pang maglibang.
Mm, mm. May point ka diyan, oo. Mm. Sa oras ano? Totoo. Totoo yan. Mm, oo nga naman 'no? Yung 1 kong trabaho, yung pinaka-last medyo ayan na-layoff ako so, pe pe sabihin ko na. Although yung trabaho ko na 'yon hourly siya pero walang time tracker.
Opo. Opo.
Tapos 'pag natapos mo yung trabaho mo puwede ka nang wala, puwede ka ng umalis, puwede ka nang mag logout or whatever. Wala siyang time tracker. Sabi ko nga, talaga gano'n? Na natuwa ako do'n parang ganyan hyb may pagka hybrid. Hourly siya but at the same time, hindi. Um, pero kung ano yung naka-assign sa'yo sa araw na 'yon matapos mo, okey na. Bayad ka na for that day. As in yung pay mo for that day bayad na 'yon.
Ah, ba Opo. Ah, once natapos na po yung buong ano?
Mm, basta, hindi. As in, talagang kunyari pumasok ka ngayon, kahit 'di ka pumasok may bayad ka, gano'n.
Ayoko parang okey din po 'yon, ano?
Mm, okey talaga 'yon. 'Yon nga lang, sa kasamaang-palad, medyo budget wise, hindi kinaya, so na-layoff ako. Pero sine shini-share ko lang 'yong gano'ng setup nila na, 'yon 'yong pinakamaganda. <laughs> So para siyang, per out hindi siya per output, hourly siya, pero dahil hindi ka talaga req walang time walang time, ah, walang Time Doctor, or kung anuman 'yan. Walang time tracker. Basta tapusin mo 'yon, di okey ka. O siguro, check-check ka na lang ng chat kung kailangan ka pa, ganyan. Pero ayun, hmm, maganda nga naman. Nakikita ko 'yong, ano rin ng for per output, eh, 'no, kasi, ano lang hindi ka
Opo. Opo. Time tra mga kahit anong time tracker nad ah, na app.
pa ang experience ko kasi dati sa per, ah, per hour talagang ano, para sa'kin ha, sa sa experience ko, titingnan nila 'yung speed mo. Talagang kailangan gan'tong gan'to ka kabilis, ganyan, makatapos. Pero kung per output, eh, hawak mo 'yung oras mo. At hindi ka ki mm.
Opo. Opo. Ayo ayoko din po pati ng may time tracker kasi siyempre 'yong, tinitignan din 'yong ano kung gaano ka ka-productive, eh.
Mm. Ayan na nga, 'yong productivity mo versus time. Uhm, kasi nga binabayaran ka nila hourly, so gusto nila as much as work done, as possible sa isang oras, or kung ilang oras ka. So do'n ako nadismaya noon sa isa kong trabaho na, ano ba 'to, sobra naman na, ganito 'yong ano. Pero, sabi ko nga, i inalok sa'kin 'yong per output once, eh, pero iniisip ko no'n mas, mas meron akong creative freedom 'pag hindi ako, naka-focus sa output ba. Kumbaga oras lang. Yun nga lang, wala, hindi mas gusto nilang per output so, yun wala na rin. <laughs> Uhm, yun lang ang aking, ah, parang main complaint, pagdating sa freelancing, or sa trabaho na merong time tracker, ayan, so, ikaw paano naman ano i i i ano ba 'yong motivation mo? Uhm, pa paano nakakaapekto sa motivation mo 'yong bagay na gusto mong baguhin?
Opo. Opo. Opo. Ah, opo. Opo. Ano po 'yon? Ako, yun po talaga 'pag dating talaga sa mga ganyang bagay. Ano 'pag na motivate naman po talaga ako, talagang nagiging productive po talaga. Pero minsan po, dahil nga po mins paulit-ulit na lang yung task, ganon. Parang nakakasawa din po, nakakatamad. Kasi alam mo na yung ano ya alam mo na yung pasikot-sikot, eh. Parang gusto mo na lang talag kung wala lang po talagang time tracker ang gagawin ko, first 2 pa lang po ng trabaho tatapusin ko na po kaagad. Para para matutulog na lang po ako, pwede pa po akong gumawa ng ibang bagay na gustong gawin.
Mm, mm. Mm. Sabagay, oo. <chuckles> Totoo yan. Oo, oo. Huh. <chuckles> Tapusin mo na, 'no? Oo. Totoo yan. Totoo yan. Ah, so parang gano'n, 'no? So pag, ah, nagawa mo yung 'pag in-allow ka ba na, gawin 'yong trabaho mo within sa kung anong oras mo kayang gawin na na mas pinakamabilis mas, ah, gaganahan ka. Kasi ayan. Oo, ako naman, ano lang tamang bigay lang sa'kin ng ano ng freedom. Kasi ker 'pag sa writing kasi kailangan mo talaga ng oras.
Eh Opo.
Um, so kaya nga siguro mas pabor din ako sa per output. Um, pero kung yung magiging trabaho ko kasi naghahanap din ako ng work ngayon, eh. Ah, although, meron akong isang trabaho pa sa ESL. Um, yun yung isa kong tinututukan 'yong teaching. Pero yun
Opo. Ay, online teaching po, ano?
Mm, mas ano na lang, ah, per output ng pipiliin ko pero kung merong hourly diyan, or walang time tracker, pero hourly. <chuckles> 'Yon ang mas ano, mas ma magiging motivated ako do'n. Mas gaganahan ako. Mm.
Ay, pareho po tayo. Ayoko din po talaga ng ano, ng time tracker. Ah.
Oh tas yung time tracker, kasi minsan okey lang sa'kin yung kung yung desktop lang yung, or screen ko lang yung kinukuhanan ng screenshot. Pero 'pag kailangan may mukha ko pa, yung gano'n 'di ko 'di ko alam. Parang, mas ano, mas aligaga ako sa gano'ng setup ayan.
Opo. Ay, buti nam sa akin naman po ano, 'di naman nire-required na ano, na open cam. Basta ayun nga lang po, siyempre yung screen, parang minsan nawawalan na din tayo ng privacy.
Mm, buti naman. Totoo, ayun, so yun nga, kasi ako 'pag nagsusulat minsan gusto ko may music, eh. So ang ginagawa ko sa phone na lang. <chuckles> Hindi sa, sa sa komp kung saan ako kompyu kung anong kompyuter ginagamit ko, kasi 'pag nakitang nag-you-YouTube ka or ano, nakwe-kuwestiyon ka pa, ayan.
Ayun nga po. Sana nga. 'Di bale po kung sila may-ari nung device, okey lang, eh. <laughs>
Totoo naman. Tsaka kung productive ka naman, ba't naman hindi, 'di ba? So ayun. Ayan, kaya dapat ano lang, saktong ano tayo sa sa anohan natin, sipagan natin. <chuckles>
Totoo po. Ay. Ah. Ayun po maraming salamat po, at ako po ay nag-enjoy. Ingat po.
Kayo rin, mm.